À, trời ơi! Ờ, cái, a, hôm nọ là ờ, đương nhiên là cũng có trang trí là khi mà làm bánh gối ấy thì mình cũng phải bắt bắt sao cho cái viền của nó trong nó đẹp ấy. Ấy. Ờ. Có khi thì mình lại, à, làm cho nó cảm giác là, ờ, nếu cái bánh đấy không đẹp thì mình mở ra mình làm lại cho nó đẹp ấy. Kiểu vậy.
Ừm. À! Trời, cầu kỳ vậy. <laughs> Ủa, thế mình nhớ nà, ừ, hình như là trên mạng nó cũng có bán những cái thiết bị mà có thể, kiểu, gói bánh gối mà, đúng không? Kiểu những cái đồ hay là bạn gói bằng tay hả?
Ờ, ờ. À! Ờ. Ờ, mình gói bằng tay mà. Ờ, mình gói bằng tay hết. Ừm. Mặc dù là mặc dù là cũng có những cái thiết bị hỗ trợ đấy, nhưng mà, à, mình thấy cái việc mà tự, ờ, làm bằng tay ấy thì, ờ, cái thành quả của mình ra thì trông nó khéo hơn đấy bạn. Ờ. Ừm, ví dụ như cái đầu tiên mình làm nó không đẹp lắm, thì cái thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì nó sẽ đều đẹp dần, đẹp dần thì mình có cái kinh nghiệm để làm bánh hơn. Ấy.
Ờ. Ừm. À, mình cũng cảm thấy là, ừm, mình trưởng thành hơn, thành công hơn nữa. Ờ.
Ờ, <laughs> ờ, thì cái, ơ, mình vui là trong cái việc nấu ăn là mình vui ở cái chỗ đấy mà. Thì mình nhờ cái thiết bị thì nó sẽ bị, à, à, bị loãng cái, ơ, cái công thức, ừm, loãng cái, ơ, cái cái, ơ, công làm nó kỹ năng ờ, ờ, kỹ năng đấy. Trời ơi! <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm, cái kỹ năng, gọi là, thui chột cái kỹ năng rồi. <laughs> Ừ. Ừ. Wow! Thế thì sau khi làm xong rồi thì, ờ, đến bước mà mọi người thưởng thức rồi thì, ư, không biết là có ai thưởng thức cùng không hay là bạn làm chỉ cho riêng mình bạn ăn thôi?